Exact, la rainette, ouais, qui est bien acidulée.
E exactement et en fait, c te compote de pommes était faite avec ça. C'était en règle générale, 3 pommes golden pour 2 pommes rainettes. Les proportions hein, au cas où.
Ouais. Ouais. Mmh mh. D'accord. Ouais, ouais. OK. Donc heu, 1 compote de pommes qui en même temps avait du goût, mais en même temps avait cette petite note acide qui heu, bah, qui fait tout le bonheur de la compote, en fait?
Donc c Exactement et puis pareil, hein. Une compote c'est quelque chose qui cuit. Donc heu, nous on est dans notre chambre, heu, moi à l'époque j'étais en train de jouer au LEGO, j'adorais ça et heu et en fait, pareil, après le tac-attaque, on savait très bien qu'il allait avoir en fait l'odeur qui envahissait toute la maison
Ouais. Mmh mh. <gasps> L'odeur. Oui. Oui.
où en fait, heu, c'était compliqué de rester concentré sur une construction de LEGO quand, heu, voilà, 10:00 du matin, tu as l'eau à la bouche, tu es là, tu te dis: «Oh là là».
<chuckles> Déjà, ouais, ouais, ouais et alors, heu, dis-moi, c'est une tarte qu'elle faisait pour le repas de midi? Pour le goûter? Ou carrément pour le soir?
Alors c'était toujours pour le goûter
D'accord, OK. Donc elle s'y prenait dès le matin
c'était toujours pour le goûter elle s'y prenait dès le matin, bah, parce que ça prenait beaucoup de temps à à à faire, mais c'est vrai qu'elle disait toujours, heu, une fois qu'elle terminait la tarte, elle la posait en fait sur le bord de la fenêtre où elle disait toujours: «Seuls les papillons ont le droit de la toucher»
Bah oui, oui, bien sûr. Ouais. Moui. Ah. Oui.
parce que, bah, voilà hein, c'est des enfants, heu, moi enfin, j j'étais le 1 des premiers à la voir, surtout que ah, les doigts qui traînent et surtout qu'en fait elle mettait des petites amandes effilées à la moitié de la cuisson, elle sortait la tarte du four, elle mettait des amandes pour pas qu'elles se brûlent. Donc en fait, c'était l'amande elle elle est un petit peu sur le côté, enfin, sur le dessus elle est croustillante, mais sur le dessous en fait, elle va elle va, un peu aspirer ce jus de pomme, heu, caramélisé un petit peu et en fait enfin <blows air> même même encore aujourd'hui à 40 ans, enfin, je revois encore cette tarte, mais, je me dis: «Mais j'ai envie de au moins de goûter, allez mamie, donne-moi un petit bout d'amande là, heu, c'est bon, j'ai tu en as mis plein, il y a je vais en enlever 1, on va pas le voir». Tu vois? Et au plus
Et oui. Ouais. Il y a des petits doigts qui traînent. Ah oui, oui. Oh lo, oui, Ouais. Mmh. <chuckles> Ouais. Ouais. Est-ce qu'elle mettait de la cannelle dessus ou pas du tout?
Pas du tout
D'accord.
pas du tout par contre, c'était servi avec une boule de glace vanille.